Perubahan besar yang dibe di dibawa sama internet tuh, buat hidup kita gitu.
Heeh. Oh, oke. Iya, nah, kalau dari sisi saya yang paling saya perhatikan itu perubahan yang sangat signifikan itu adalah dari segi penyampaian informasi. Nah, kalau misalnya dulu kita kan, manual kan, Mas, kayak baca koran, langganan koran tiap hari gitu kan, nah mhm, atau kayak nonton TV gitu kan, eee mhm, se berita gitu kan, tapi sekarang udah semuanya udah dari jari, dari tangan kita sendiri kan di handphone, jadi, penyampaian penyampaian informasi sangat cepat sekarang gitu, jadi menurut saya internet nih, sangat, apa ya, sangat membantu kita gitu kan, untuk tahu berita terbaru nah, gitu menurut saya. Kalau pandangan Masnya gimana?
Mhm. Iya. Ah. Iya iya. Benar, iya ya, keren ya, heeh. Bener. <chuckles> Iya iya. Iya ya, ada di handphone ya. Mhm mhm. Wah. Iya iya iya. Bener, bener. Waduh.